Aslında sana bambaşka bir kapı açmış. Yani o, belki o aradaki kurmaya çalıştığın ama kuramadığın mesafeyi, belki bir iş ortamında deneyimlememen gereken şeyleri denemim deneyimlemeni engelleyen bir durum hâline gelmiş ve faydası olmuş sana. Yani çok farklı kapılar açmış gerçekten. Harika bir hikâye aslında bu bunu görmek için.
Evet. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Sonra daha da büyüdüm. <chuckles>
Hı hı. Sonrasında ne oldu?
Mesela bugünlerimizde söylersem şöyle, güne herhangi bir görevi bitirerek başlıyorum. Me çok kısa bir görev. Çünkü mesela, eee, başarı hissi o noktada dopamin, gerçek dopamin salgılamam arttırıyor. Güne telefona falan bakarak hiç başlamıyorum. Uzaktan çalışıyorum zaten. Yani evimden çalışıyorum, eee, ve saat 05.00-06.00 gibi uyandığım oluyor. Zaman farkından dolayı, yaptığım işlerden dolayı çok erken uyanmam gerekiyor. Sabah gidiyorum, eee, o sırada hâlâ erkek arkadaşım yatakta uyuduğu için ilk ilk görevim yatağı toplamak olamıyor. Eee, çünkü o da evden çalışıyor. Eee
A. Neden? Hımm. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Ama yine de kendini hani bir şey, mesela yatağı da toparlasan, hani dedin ya önce bir şeyi hallederek başlıyorum. Mesela yatağı toplamak bunun için bir adım sayılabilir mi?
Evet. Evet. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani akşamdan kalan bir şeyi, tamamlamış oluyorsun. Ben de şey far keşfettim. Eee, şimdi Rusça öğreniyorum. Böyle A2, B1 seviyesindeyim de ve, eee, tuvaletteyken, yani günün ilk bitirdiğim işi şu oluyor. Dualingoyu açıp en az bir ders Rusça dinlemiş oluyorum ve, eee, dinlemek ne ya, pratiği yapmış oluyorum ve mesela güne öyle motive olarak başlıyorum bir işi bitirerek.
Normal şeklinde. Hı hı. Çok güzel bir bakış açısı aslında. A! Çok ilginç. Çok güzel. Peki, bunun günün geri kalanında motivasyonunu veya işte çalışma azmini ne boyutta değiştirdiğini düşü gö gö gözlemliyorsun? Yani neleri değiştirdi s günün sonraki kalan vakti için?